Assim, como é que é a sua rotina n no no dia a dia e e em que momento você tá olhando para o celular?
Se é algo que você falou sobre o q
Mais livremente.
é algo que que você acabou falando sobre o compulsividade, né, que eu nunca nem pensei nisso, mas eu acho uma boa ideia, porque, realmente, é muito tempo que eu passo no no no no celular. Eu vou até tentar levar para o meu psicólogo pra gente discutir isso, porque nunca passou pela minha cabeça que realmente poderia ser um problema de compulsividade. Então, obrigada por esse toque, realmente eu vou
Não, isso é extremamente normal hoje em dia pra pra todo mundo. A ma maior parte das pessoas não consegue perceber.
É, pois é. É, exatamente. Pode ser nada, mas pode ser que seja alguma coisa. Então, sei lá, é bom levar, eh, esses proble esse para o meu psicólogo pra gente tratar e ele vai me falar: "Não, isso é tranquilo, você consegue mudar com essa dica aí legal que seu amigo te deu", né, que seria você, no caso. Ou se realmente seria algo que é melhor o olhar, eh, em pequenos detalhes. De desculpa, eu já esqueci qual foi a sua pergunta. É que eu queria fazer esse comentário, que você falou al falou algo super legal.
Exato. Uhum. E co como que você, eh, em em quais momentos você faz esse uso, eh, é ao longo do dia, se é no tempo livre, pra poder a gente explorar uma uma possibilidade de você substituir esse hábito, por exemplo, ao invés de de chegar chegar no final do dia, eh, e olhar para o celular, ler um livro, enfim, até ver uma série ou coisa parecida, mas, eh, de descansar esse uso, né.
Sim. Sim, com certeza. Vamos lá, eu vou te dar um panorama de como que é como que eu uso no dia. Eu acordo, desligo o alarme, né, e eu já vou ver minhas mensagens no WhatsApp, que acaba me levando para o Instagram. Então, meio que, assim, 2 minutos depois que eu acordei, já tô dando uma olhada. Não fico muito tempo, devo ficar, sei lá, ci 5 minutos, que eu poderia estar fazendo outra coisa, sim, mas ali em 5 minutos até eu ver o horário eu ver: "Não, espera aí, eu tenho que me arrumar". E aí, me arrumo, saio de casa, no transporte eu fico vendo o celular
Uhum. Uso legítimo. U quando acordou, 5 minutos tá tá legal pra olhar as mensagens no WhatsApp, até aí tá legal. Vamos lá.

É, o problema que não fica no WhatsApp. Eu sempre, e eu digo sempre, indo para o para o Instagram, mas pelo menos de manhã eu consigo me policiar, porque eu tenho que sair no horário, porque eu tenho que chegar no horário no trabalho. Mas ali no caminho
Uhum. Ok, tem alguma coisa que te força a não usar. Isso é bom perceber também.
Exatamente. Exatamente, porque né, não não quero perder meu emprego, preciso sobreviver, preciso comer. E aí eu vejo no transporte, chego na escola, eh, no horário do almoço eu eu fico vendo o celular. Depois, no horário da tarde, eu dou minha aula, volto para casa no transporte, vendo o celular. Chego em casa, faço comida, assisto uma televisão, e aí, as 4 horas que eu tenho ali para dormir, eu fico mexendo no celular.
Aham.

Ai, muito obrigada, viu, isso já me deixa um pouco mais calma e tranquila, porque, assim, eu tenho no celular, né, eu não tenho assim veio com a configuração do próprio celular quando eu comprei, que fala quanto tempo de tela tem. Agora eu não lembro se tem ou foi acionei acionei, mas de qualquer forma eu tenho ali, a a como fala final de semana, meu celular me manda quanto tempo eu passei cada dia, em rede social usando o celular, né, que é o que eu mais uso, rede social.
Uhum. Em rede social ou ou ou uso e em geral do celular, porque isso daí né a incomum não, a a maior parte de celulares tem.
Ah, eu uso celular. Não, é, uso do celular mesmo mas é assim, maior parte do tempo é com, hã, redes sociais. E eu passo preparado pra saber quanto tempo? Tá preparado pra saber?